Слушай, такая ситуация у меня возникла: вот не знаю, я вот в каком-то таком раздоровье. Э, дело в чём? Дело в том, что, м, как бы я дружу с моя семья дружит еще с одной семьей, и дети наши очень хорошо дру дружат. И вот в детях, знаешь, возникла такая небольшая проблема, потому что я вижу, что воспитание, м, этих детей плохо отражается на моём ребёнке. Я вот не знаю, как сказать, э, этим друзьям, что, ну, как будто бы, знаешь, я лезу в чужое дело, в чужую семью, но при этом я не могу, э, о общаться так много, как мы раньше общались с этой семьёй, поскольку я вижу плохое влияние на моего сына, и вот мне неудобно как-то им намекнуть о том, что поведение у этих детей плохое. И я, в общем, боюсь, что, знаешь, возникнет какая-то конфликтная ситуация, а я не смогу как-то объяснить нормально, и должна ли я это объяснять. В общем, такой у меня есть страх, что мне нужно, э, как-то перед друзьями объясниться, при этом не создать конфликтную ситуацию, и я не знаю, как это сделать. Можешь ли ты мне как-то посоветовать, как корректно вообще выйти из ситуации?
Да, я на самом деле понимаю, это действительно т ситуация такая сложная и неприятная: с одной стороны, есть, а, друзья, да, с другой стороны, есть твой ребенок и поведение, а, их детей, которое действительно влияет на поведение твоего ребенка, и эта ситуация сложная. Давай попробуем в ней разобраться, и я думаю, что мы наверняка придумаем какой-то вариант, как это можно сделать. А, скажи, пожалу Ну, я так поняла, что это достаточно близкие друзья, вы с ними часто общаетесь, а щас вы стали из-за этой ситуации немножко отдаляться, правильно я понимаю?
Мгм. Мгм. Да, мне не хотелось бы этого, потому что, действительно, это друзья, с которыми мы очень близко общаемся, не знаю, лет 10, наверно. И пока наши дети были маленькие- они плюс-минус там одного возраста- пока наши дети были маленькие, знаешь, ну, как бы маленькие детки играются, если там возникает какая-то неприятность, мы ее улаживали, потому что, ну, они маленькие там. Кто-то у кого-то игрушку забрал, что-то кто-то разлил как бы. Ну окей, с кем не бывает, всё окей. Но так как сейчас дети подрастают и они достаточно уже такого сознательного возраста, то есть около 10 лет нашим детям, ну, плюс-минус там, кому сколько, э, и я постоянно сталкиваюсь с двумя проблемами: во-первых, что дети моих друзей постоянно в телефонах, в планшетах, в играх, а мы своим детям не очень разрешаем. Мы ну, у нас есть правило: сначала они должны прочитать, э, ну, там некоторые там какие-то страницы в книжках, после этого они могут посмотреть мультик либо поиграть в игру, то есть у нас есть такое строгое правило. И когда они сталкиваются вот со своими друзьями, которых они обожают, а те играют днями напролёт, знаешь, и в машине они в планшетах, в ресторанах они в планшетах, дома они просто не вылазят из этих игр. Ну, во-первых, я вижу, что дети моих друзей очень нервные, очень их просто невозможно отош оторвать, у них прям зависимость, невозможно оторвать
Мгм. Мгм, мгм.
м, с этих игр. И когда мы встречаемся все вместе, они хотят только играть, то есть мы три часа можем сидеть общаться, они хотят все эти три часа играть. Я вижу, что это плохо для моих детей, я не могу как бы се такое позволить- это первый момент. И второй момент, э, такой как бы деликатный: я замечаю, что эти дети очень, э, ну, не то чтобы нечистоплотны, то есть они не приучены к какой-то такой элементарной, э, культуре: не знаю, вытереть за собой там, э, рабочее место, помыть руки, то есть, э, м, в такой, знаешь, деликатный момент. Я не знаю, как намекнуть и или как сказать, потому что как будто лезу в чужую семью. Вот, в общем, в такой момент.
Мгм, мгм. Ну, понятно, да. Мгм. А скажи, пожалуйста, ну, давай попробуем со второй ситуацией, немножко про нее поговорить. А бывают же, наверно, моменты, когда вот, ну, вы там идете, например, только за стол и ты понимаешь, что эти дети, например, ну, не помоют руки. А может быть, в этой ситуации попробовать об этом, ну, сказать? Сказать своим детям и этим, что- ребята, а давайте вы там все вместе пойдете, там помоете руки. Ну, чтоб, с одной стороны, это не было каким-то акцентом на то, что ты делаешь замечание другим детям, но с другой стороны, чтобы, ну, то есть всё-таки все пошли помыли руки. Вот скажи, так такой вариант, он вообще возможен? Мо можно ли вот в такой ситуации как-то так сделать? И то же самое там, может быть, когда они из из-за стола выходят тоже там, что нужно там что-то потереть, ну, то есть чтобы это был посыл, который был обращен сразу ко всем детям. Как думаешь, это может сработать?
Мгм. Мгм. Да, ты знаешь, я иногда этим пользуюсь, я иногда там перед едой говорю: "Ну, идите мыть руки и приходите кушать". Но, опять же, так как дети детки уже не маленькие, раньше там родители- взяли их на ручки, понесли там, помыли руки либо напоминали, сами следили, то сейчас я вижу, что кто-то помыл, кто-то не помыл. Я ж не буду, знаешь, стоять там над душой, <chuckles> следить, чтобы все мыли руки. Либо во время еды они, э, могут там не следить за тем, куда <chuckles> там чё-то разлить, неаккуратно пользоваться приборами. То есть это как-то так выглядит не очень хорошо. И потом там с грязными руками после еды там пойти сесть просто на диван, трогать какие-то вещи. Я знаю, что это такой, может быть, мой личный момент, что меня этот, э, как-то немного так триггерит. Ну, и я не могу, знаешь, друзьям сказать: "Слушайте, пусть ваши ребё реб там, дети руки помоют". Это как-то странно, наверно, звучит. Но при этом они, взрослые, они как-то нормально к этому относятся и не говорят своим детям там: "Пойдите, помойте руки". Или что-то такое.
Мгм. Я понимаю, это действительно такая, получается, ну, сложная ситуация: с одной стороны, чужим детям, ну, как бы говорить, э, вроде бы не очень правильно, да, а с другой стороны, а, ты чувствуешь себя очень некомфортно в подобных ситуациях, ну, и тем более, действительно, может пострадать, там, какая-то там, не знаю, мебель, да всё что угодно, да. Потому что люди если не моют руки, конечно же, эти грязные пятна, они везде останав остаются. Слушай, а может быть, всё-таки тогда попробовать я понимаю, что это достаточно тяжелый разговор, но тем не менее, может быть, всё-таки попробовать поговорить с друзьями? Может быть, как-то поймать какой-то момент, когда там все будут в хорошем настроении там, не не эмоциони эмоционировать, попробовать об этом, ну, начать разговаривать? Там, открыто, может быть, поговорить, что для тебя это важно и что ты не пытаешься там воспитывать их детей, но просто видишь, что это там определенным образом может отражаться там на твоих детях, да, там, если это применительно к компьютеру, или что-то подобное? Может быть, всё-таки, ну, друзья они же, наверно, взрослые люди, им тоже важно воспитывать своих детей? Может быть, э, получится ш э, э, донести до них эту информацию, они к ней прислушаются, как думаешь?
Мгм. Да, да-да. Мгм. Мгм. Ну, вот я и чувствую, что нужно поговорить. Но знаешь, этого разговора всё время избегаю, как-то боюсь, потому что, ну, боюсь ранить их чувства, как-то, знаешь, указать, что вы там плохо воспитываете детей, э, м. Подсознательно, я ск я ж не буду говорить таких слов. Но боюсь как-то, что они прочитают в моих словах какой-то там наезд или претензию, или, э, там, ну, в общем, я не хочу потерять эти отношения, потому что, ну, действительно мы там через многое прошли, очень много вместе, э, пережили и мы достаточно близко общаемся. Но вот эти вот два момента- они, э, знаешь, меня всё время триггерят. И вот я думаю уже, да, надо поговорить, надо поговорить. Я, в принципе, могу найти такой момент, когда, правильно, все будут в хорошем настроении, но вот что сказать, с чего начать, как-то как обрисовать ситуацию, чтоб это было не обидно?
Конечно. Ага. Вы, наверно, в этом случае, э, сделать несколько вещей. Ну, во-первых, говорить, э, именно о своих чувствах, то есть не оценивать и не осуждать детей, а просто говорить о том, почему для тебя это важно, и там, естественно, не скатываться там в какие-то обвинения, а просто объяснять, почему это для тя важно и как это может на тебя повлиять. А второй момент: может быть, попробовать, а, также это сделать через, а, такую за заботу о о них, ну, то есть что ты, например, замечаешь, что там детки иногда там, а, там более нервные, чем там могли быть, да, там на что-то может быть остро реагируют, что тебя это тоже беспокоит, а тебя ж это действительно беспокоит, потому что это дети твоих друзей. Вот может быть, через какие-то такие аргументы, ну, то есть т свое личное, а, чувство и, м, беспокойство без оценки о об об этих детях. Может быть, так?
Мгм. Мгм. Хм. Мгм. Ну да. Мгм. Слушай, я не думала о том, что как-то надо начинать со своих чувств, но, наверно, это очень такой полезный совет, потому что, правда, что, если я буду говорить о себе, наверно, это будет меньше какая-то вероятность, что я задену их чувства. Потому что это меня касается, я говорю о себе. И, наверно, да, я могу так начать разговор, сказать, что, э, вы знаете, я там переживаю, что мой ребенок ну, что-то, да, в этом смысле я могу сказать. Но это вот в плане, м, такой зависимости электронной, игр, мультика, вот этого всего- это мне как-то легче будет. Но вот в плане вот этого момента с гигиеной- здесь может еще быть какой-то совет с твоей стороны, как это сделать как-то менее болезненно?
Это действительно такая очень сложная тема, да, потому что, а, вот здесь очень тяжело говорить про, наверно, какое-то беспокойство, но, может быть, тоже попробовать, ведь тебя же это волнует. А можно попробовать зайти, знаешь, с какой стороны? Что там, э, тебе достаточно, может быть, тяжело было там сформировать привычку у твоих детей и, э, ну, то есть они видят, что такой привычки нет у других, и тоже, может быть, начинают каким-то таким образом вести себя, а тебя это волнует. Может быть, как-то так попробовать зайти?
М. Мгм. Мгм. Да, потому что я вижу такое влияние, знаю, что мои дети могут уже мне сказать: "Ну, а вот, э, они вот, наши друзья, они столько много играют, а вот они, смотри, не моют руки- и всё нормально". Э, да, есть такой момент, поэтому это, наверное, э, такой неплохой момент, который можно уточнить. М, а ты можешь, э, сказать мне какую-то, может быть, фразу или какой-то текст, который мне нужно обязательно им сказать, чтобы это было, э, как будто бы м, что этот разговор безопасный, что я ни на кого не наезжаю, что я как бы не хочу поссориться? Э.
Мгм, мгм. Мне кажется, да. Вот ты сейчас говоришь очень правильные фразы, что ты не хочешь ни в коем случае ссориться или задевать там чужих чувств, что ты ни в коем случае там не оцениваешь, а, других детей и не считаешь, что они какие-то там не такие, но ты видишь в их пове поведении уязвимость и для себя, и что тебе с этим тяжело и ты хочешь эту ситуацию как-то исправить. Вот, наверно, в таком направлении если говорить, то твои друзья, как мне кажется, должны тебя услышать и, ну, как как-то продолжить этот диалог, и вы найдете какое-то решение.
Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, спасибо тебе большое за совет. Я прямо, э, обрела какие-то такие, знаешь, внутренние силы, почувствовала, что я могу всё-таки начать этот разговор. Потому что боялась конфликта, боялась вот этого вот неудобного такого момента, но сейчас я понимаю, что его можно как-то организовать и сделать, м, не болезненным, спокойным и не разругаться всем. И в общем-то появилась какая-то даже <chuckles> вера в себя. Поэтому очень благодарна тебе за советы, спасибо, что ты мне всё так рассказала.
Да, тебе спасибо тоже за этот разговор, и я уверена, что у тя всё получится и вы найдете общий язык с, э, вашими друзьями.
Ну, пусть всё так и будет. <chuckles> Спасибо.
Всего доброго! Пока-пока!